जी, वो चीज़ जो है वो हम लोगों के हिसाब से गलत है लेकिन मतलब उन लोगों को क्या, जिन लोगों का एल्गोरिदम है? जी, उनको अपने पैसों से मतलब है और जो बंदा या बंदी वो वीडियो को पोस्ट कर रहा है, उनको भी अपने पैसे और अपने रीच से मतलब है। जी, और बीच में पिस कौन रहा है? जो कॉमन इंसान है जो सोच रहे हैं कि मैं उसके कॉमेंट में जाके अगर कुछ उल्टा-सीधा कह दूँ तो तो ये सुधर जाए। तो वो लोग मतलब वो चीज़ जो है कॉमन सेंस उनके अंदर नहीं है। और दूसरा और एक जो चीज़ है आप देखिएगा जैसे यूट्यूब वीडियोज़ में आजकल के टाइम में स्पैमिंग। कॉमेंट सेक्शन में मतलब कॉमेंट सेक्शन खोलने पे ही आपको मतलब क्या बोलेंगे? मेन जो वीडियो है उसको देखने का जो भक्ति है, वही आपका उड़ जाएगा, कि मैंने एक वीडियो खोला है उसके अंदर कॉमेंट है कि कौन-कौन इस टाइम पे देख रहा है, कौन-कौन आ गया मतलब ऐसे इरिटेटिंग कॉमेंट कि आप पक जाएँगे कॉमेंट को देखते-देखते कि अ जी तो मेन वीडियो देखने का जो इच्छा शक्ति है ना, वही ऑटोमैटिकली मर जाता है।
हाँ, वो तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पैसे से ही मतलब है। जी, जी, जी, जी। <chuckles> हाँ जी, स्पैमिंग, बिल्कुल। बहुत कमेंट्स लिख जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ बिल पक जाएँगे, जी, जी, जी, जी। वही खत्म हो जाए जी, जी, जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
जी, जी मतलब ये खाली स इतने सारे स्पैमर्स जो हैं आजकल भरे पड़े हैं और जितना भी आप उनके कॉमेंट में रिपोर्ट मार दीजिए जल्दी आज के टाइम पे तो मतलब यूट्यूब चैनल से मतलब पोस्ट करना तो कोई बात ही नहीं है। ल हल हर एक आदमी के पास 10 से 20 ईमेल आईडी रहता हैं, किसी भी ईमेल आईडी से वो लोग कॉमेंट कर ही देते हैं। जी।
हाँ, कोई फायदा नहीं होता है। नहीं, नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब जितना मर्ज़ी आप चाहे रिपोर्ट कीजिए, कुछ भी कीजिए मतलब लेकिन वही है ना इनकी ज़ इतनी कॉन इतनी ज़्यादा मात्रा में ये लोग हैं कि मतलब फ़र्क पड़ता ही नहीं है अब तो।
जी, जहाँ पे ह
आपको सबसे ऊपर वो बॉट कमेंट्स दिख जाएँगे किसी भी वीडियो के ऊपर।
जी, जहाँ पे हम लोग लाइक, क्या बोल सकते हैं, कि एक्सपेक्ट करते हैं कि पहला कॉमेंट क्या होगा जहाँ पे जो क्रिएटर का वीडियो है उसको एप्रिशिएट किया जा रहा है कि भाई आपका कॉन्टेंट बहुत अच्छा है, या ये वाला पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके जगह पे कॉमेंट क्या मिलता है? कि अगर इनसे प्यार करते हैं तो लाइक करो मतलब कॉमेंट पे लाइक मिलके मिलेगा क्या? जी। तो यही जो कॉमन सेंस है
हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। उसके ऊपर बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। अच्छा लगा, जी, जी, जी। हाँ, ये लाइक कीजिए। म मतलब कॉमेंट जिसका कोई सेंस नहीं बनता, जो इर्रेलेवेंट है।
एकदम, मतलब एक इल्लॉजिकल कॉमेंट करके, कॉमेंट में लाइक बटोर के क्या फ़ायदा मिलता है? वो मुझे आज तक समझ नहीं आया। फिर भी लोग स्पैम करके पता नहीं कौन-सा मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं वो मुझे आज तक नहीं मालूम।
बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे भी नहीं है। जी, जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे लगता है अब तो सोशल मीडिया में ना वही है कि बहुत ज़्यादा समय, उसपे बिताना मतलब समय बर्बाद करना ही हो गया है बिल्कुल।
एकदम।